Nadando yo creo que sí puedo nadar como 1 hora, corriendo igual 40 minutos a 1 hora. Y haciendo velas, pues, no sé, dependiendo de la cantidad de velas que quiera hacer porque, a veces las dono a la iglesia, o sea, ya cuando tengo muchas las dono, a veces las deshago y vuelvo a hacer otra figura o así. A veces te lo juro que solo las deshago porque digo: "Bueno, ¿para qué gastar más cera si tengo ya estas? Solo quiero hacer velas". Entonces, a veces sí las deshago y ya cuando hay, por ejemplo, algún evento aquí en la iglesia que está cerca, sí voy y las dono. Y fíjate que el último molde que me lo regaló mi esposo, él, pues, sabe que yo soy como muy católica y así, entonces me regaló una Sagrada Familia y una Virgen de Guadalupe. Ay, yo lloré cuando las vi. No, para hacerlas, ajá, para hacerlas. Y entonces, cuando me quedó, o sea, que ya la hice y todo, dije: "¡Qué bonita!" O sea, me gustó muchísimo y se las enseñé a mi familia y a mis amigas y todas de que: "Está hermosa, de verdad, deberías de vender", pero dije: "No, mejor se las regalo". <chuckles> Sí.
Ujú. Ujú. Ah, que bien, ujú. Ajá. Ujú. Claro, claro. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Ah, ¿en vela? Ah, en en patrón. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Ay, qué boni Claro, claro. Oye, ¿y y has probado otras técnicas, no sé, escribir un diario pequeño, eh, o o o ya solo con esas que tienes te relajas?
Fíjate que sí probé el journaling, pero no sé, como que no me sentí tan no, no, como que no. Porque sí muchas personas lo hacen, ¿no? Por ejemplo, me dicen: "Escribe diario todo lo que sientes, cómo te sientes", pero no sé, como que no, no me gustó tanto.
Ujú. No te llenó. Ujú. Ujú. Okey. ¿Y, em, y meditar? ¿Has intentado meditar?